जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर कोई तनाव में है। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसलिए तनाव में हैं के वो अपने कामों को टालते हैं सोचते हैं कि मतलब आज नहीं करेंगे या फिर कल करेंगे फिर उसके बाद परसों करेंगे तो ऐसे अपने कामों को टालते हैं। तो उनमें मैं भी एक ऐसा ही हूँ समझिए कि मैं अपने कामों को बार-बार टालता हूँ। तो ये मेरी एक आदत बन गई है कि कोई भी काम मुझे मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि कल करूँगा। फिर कल आता है तो फिर सोचता हूँ कि परसों करूँगा। तो ऐसे ही बहुत सारे दिन चले जाते हैं फिर अ, मुझे तनाव मतलब तनाव में पड़ जाता हूँ। तो इससे मैं कैसे निकल सकता हूँ? और मैं इसे अ, ये मेरी आदत को कैसे सुधार सकता हूँ?
जी, जी बिल्कुल। मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं। अ, और मैं इसके प्रति आपको अ, पूरी निष्ठता के साथ सुझाव दूँगा। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको कोई सुझाव दूँ, अ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाननी होंगी आपकी ओर से। जैसे कि अ, कब और किस तरह के काम आप सबसे ज़्यादा टालते हैं?
जी। जी, अगर मैं अगर बात करूँ तो, जैसा कि मैं एक छात्र हूँ। तो जो भी अ, मेरे मतलब घर का काम दिया जाता है, हमारे जो भी हमारे अध्यापक देते हैं, तो उन्हें मैं बहुत टालता हूँ, और जैसे कि असाइनमेंट हो गया जैसे कि होमेवर्से अ, होमवर्क हो गए। तो इन्हें मैं बहुत टालता हूँ, और उसके साथ-साथ, मैं कुछ ऐसे काम भी जैसे घर के काम हो गए वो भी टालता हूँ। और उसके साथ-साथ जैसे मुझे कहीं जाना हो, जैसे घर में कोई काम कह देते हैं कि कहीं जाकर कुछ लाना हो, या कुछ करना हो। तो ऐसे जो भी जितने भी काम होते हैं, तो मैं उन्हें टालने लग जाता हूँ, सोचता हूँ कि आज नहीं कल कर लूँगा। अ आज मतलब इतने थोड़े-से समय में आज कितना ही कर लूँगा, कल से शुरू से मतलब पूरा काम कर दूँगा। तो ऐसा सोचता हूँ, और ये मतलब टाल ने में ही चले जाता है काम।
उम, जी, जी। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, आपकी समस्या को। अ, और अगर मैं आपसे ये पूछूँ, कि ये आदत कितनी बार होती है? और आखिरी मिनट में आपका क्या परिणाम आता है? तो इसे थोड़ा विस्तार से बताइए।
जी, अगर मैं बताऊँ तो ये आदत मुझे मतलब स्कूल ही से लग गई है ये अभी तो मैं कॉलेज में हूँ तो स्कूल में ही ऐसे ही करता था हमें होमवर्क देते थे। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि स्कूल में जब भी छुट्टियाँ मिलती हैं गर्मी की तो क हमारे जो भी टीचर्स हैं, हमें होमवर्क देते हैं तो कहीं न कहीं मैं उन्हें मतलब पेंडिंग में डाल देता हूँ फिर अ, जब भी स्कूल मतलब स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले उन्हें करने लग जाता हूँ तो कहीं न कहीं दूसरे काम भी ऐसे ही करता हूँ समझिए कि टालता हूँ, टालता हूँ जब उनकी डेडलाइन आती है तो फिर तब करने लगता हूँ और उसका परिणाम तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं आता है बिल्कुल बहुत खराब आता है मैं उन कामों को ठीक से कर नहीं पाता और जल्दी मैं खराब कर देता हूँ कभी और कभी पूरा ही नहीं कर पाता।
हुँ। जी, जी। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अ और मुझे आप ये बताइए कि इस अ, ये जो समस्या है आपकी काम बार-बार टालने की, इसको पहले आपने बदलने का प्रयास किया है? और अगर किया है तो वो अ, कार्य सफल हुआ या नहीं हुआ या उसका असर क्या हुआ आपकी दिनचर्या में?
जी, मैंने किया है। जैसे कि मैं मतलब कामों को टालता हूँ, तो यही सोच के टालता हूँ कि कल से बिल्कुल मतलब फॉलो करूँगा, एकदम शेड्यूल बना के करूँगा। तो कहीं न कहीं मैं मतलब इस पे अ, उतर नहीं अ, उतर नहीं पाता कि जो भी शेड्यूल बनाता हूँ, जो भी मतलब अ, टाइम-टेबल या कुछ भी मतलब डिसीजन लेता हूँ, 1 दिन फिर दूसरे दिन उस डिसीजन पे मैं खड़ा नहीं उतर प पाता मतलब उसे फॉलो नहीं करता। तो, कहीं न कहीं ऐसे ही चले जाता है और बहुत बार मैंने कोशिश की है, अपने आप को बदलने की, इन आदतों को छोड़ने की। लेकिन हो नहीं पाता मतलब एक आदत सी बन गई है मेरी, के कामों को बार-बार टालते रहता हूँ।
उम, जी, जी। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अ, ज़रा अपना दिनचर्या और समय की उपलब्धता के बारे में बताइए मुझे?
जी, जैसा कि मैं एक छात्र हूँ, तो सुबह 9 या 10 बजे मैं अपने अ, मतलब कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ और कॉलेज मेरा बस है, 12 बजे हो जाता है या कभी घर आने तक 1 बज जाते हैं। फिर उसके बाद में, कुछ घर आ जाता हूँ और कभी बाहर चले जाता हूँ या कभी घर के कोई काम करता हूँ। फिर उसके बाद मेरा समय ऐसे ही चले जाता है, समझिए।
जी, जी, मैं समझ पा रहा हूँ। अ, मुझे आप ये बताइए कि अ, चूँकि आप अ, को ये आदत लग चुकी है, बार-बार काम टालने की। अ, तो अ आपका जो अ, काम है, जो कार्य है अ, उस पर किस तरह का असर पड़ा है? मतलब आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो आप काम करते हैं, जैसे चाहे वो पढ़ाई हो गई या घर का कोई काम आ गया, तो उस पर क्या असर पड़ा है इस आदत का?
जी, इसका असर तो मतलब इसका बहुत बुरा असर पड़ा है मतलब अ, कि मतलब कोई काम ठीक से हो नहीं पाता, हर तरफ मतलब अ, जैसे कि <clicks tongue> असफलता नहीं मिलती है मतलब। जैसे कि कोई काम में मैं अच्छा नहीं कर पाता, हर चीज़ में मैं मतलब फ़ेल हो जाता हूँ या कोई काम ठीक से हो नहीं पाता, कोई काम डेडलाइन पे कम्प्लीट नहीं कर पाता हूँ। मतलब और बहुत सारी समस्याओं में मतलब घिर जाता हूँ इन आदतों की वजह से मैं।
जी, जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो अ, जैसे कि इन कार्यों के कारण जो भी आप ये मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं, और जो भी आपके अ, शारीरिक या मानसिक रूप में जो भी इसका असर हुआ है, आपके <clears throat> आपने इस बारे में अ, किसी और से पूर्व समय में बात करने किया प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया?
जी। जी, वैसे तो मैंने किसी से नहीं किया। हाँ, एक दोस्त है मेरा तो उससे किया था। लेकिन वो भी ऐसा ही है, समझिए मतलब वो भी ऐसे ही, अपने कामों को टालता है। फिर मतलब मेरा ही दोस्त है, फिर हम दोनों मतलब ऐसे ही है, समझिए दोनों भी। तो, उस समय किसी से ज़्यादा बात नहीं हुई इस बारे में और अच्छा भी नहीं लगता है, किसी से इस बारे में बात करना कि कामों को बार-बार टालना। फिर, ठीक से कर नहीं पाना।
जी, जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, ये काफ़ी निजी मामला हो जाता है और कहीं कई बार हम ऐसा संकोच करने लग जाते हैं कि अग अगर हम अ, इन चीज़ों के बारे में किसी और से बात करेंगे, तो वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो आप बिल्कुल अ, निश्चिंत रहिए ब ये काफ़ी अ, गंभीर समस्या तो नहीं अ, ल लगता है, मुझे। और मैं इसके प्रति सुझाव दूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, जो मुझे जाननी है। <clicks tongue> जैसे कि अ, चूँकि आपका ये आदत लग चुका है, काम को बार-बार टालने का, तो अ, इस अ, कार्य के कारण आपकी अ, कार्य का जो गुणवत्ता है, वो काफ़ी गिर चुका होगा। तो, उससे आप उभरने के लिए आपने कुछ प्रयास किया?
जी। जी। जी। जी। हाँ, जैसा कि मैं भी समझता हूँ कि ऐसा अपने कामों को बार-बार टाल देना, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो इससे निकलने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है अपने आप को बदलने की जैसे मैंने अ, मतलब बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस देखे हैं, और अपना टाइम टेबल बनाया है कि कोई भी मतलब अ, मेरा मतलब सारी दिनचर्या कैसी होगी मतलब हर समय में क्या करूँगा? कौन-से समय में लिख जो भी अपना कॉलेज वर्क करूँगा, कौन से समय अ मैं मोबाइल का उपयोग करूँगा? ये सारी चीज़ें मैंने नोट करके रखी थी। लेकिन 1-2 दिन फ़ॉलो करता हूँ, फिर भी उसके बाद उनपे मतलब ठीक से फ़ॉलो भी नहीं कर पाता।
जी, जी, जी, मैं समझ पा रहा हूँ। अ, तो देखिए अ, मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ और मैं काफ़ी छोटे और सरल आपको उपाय दूँगा, जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकते हैं। और ये काफ़ी आपको अ, अ, आप आप ये प्रयास करेंगे कि काफ़ी आप इससे बाहर आ पाएँ, इस समस्या से उभर पाएँ, तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये रहेगा कि, कोई भी कार्य जब आपको मिलता है, और जभी भी आपका मन करता है कि इस कार्य को टाल दिया जाए या ये आज नहीं कल करेंगे, तो आप उसी वक्त अपनी भावनाओं को पहचानिए और देखिए कि क्या चीज़ आपको रोक रही है। अभी जैसे कि मान लीजिए आपको कल आपके पिताजी कहते हैं कि मार्केट से अत्यादि सामान लेकर आइए। तो हो सकता है कि आपको अ, आलस आ गया हो या आपका प्लान कहीं और हो अपने दोस्त के साथ बाहर जाने का, तो जो भी भावनाएँ आपके मन में आ रही है ना, आप उसको लिख के रख लीजिए कि पिताजी ने मुझे अ, अत्यादि सामान अ, बाज़ार से लाने को कहा और मैंने इस काम को टाल दिया क्योंकि मुझे आलस लग रहा था, या मेरे मित्र ने मुझे पहले ही उस वक्त पे अ, बुला लिया था तो ये ऐसा करके उसका वजह भी लिख दीजिए। तो इससे होगा क्या, आप अपने जो टालने का कारण है उसके पीछे जुड़े हुए जो भावनाएँ हैं, आप उस उससे वर्चित हो जाएँगे। आपको समझ में आएगा कि आखिर कार्य टल क्यों रहे हैं, क्या वो डर है? क्या वो मनोबल का कम होना है, क्या वो बोरियत है या वो उधा अ, अधूरापन है। मतलब आपको समझ में आएगा कि आप कोई काम क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सुझाव मेरा ये रहेगा कि अपने कामों को छोटे और स्पष्ट कदमों में बाँट दीजिए। अब जैसे कि समझिए कि अगर आपकी परीक्षा है। है ना? चूँकि आप छात्र हैं, आपका कॉलेज चल रहा है, तो अगर मान लीजिए आपका परीक्षा है, तो आप निर्धारित समय बना लीजिए, एक टाइम-टेबल फॉलो कीजिए कि आपको जैसे कि मान लीजिए 10 चैप्टर हैं उसको फ़िनिश करना है, आपको उसको पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट करना है। <clears throat> तो आप कोशिश करिए कि पहले एक दिन में आप 2 चैप्टर पढ़ें और शाम को 2 चैप्टर पढ़े, तो ऐसे कार्य को छोटे-छोटे कदमों पे और छोटे-छोटे हिस्सों में जब आप बाटेंगे, तो आपको एक, सफलतापूर्वक पैटर्न दिखेगा अपने अंदर कि आपने अ, स्थगित किया था कि मैं ये आज के दिन 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा और आपने वो कर लिया। तो ये छोटी-छोटी सफलता आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाएँगी, जिससे आप कापी अ, काफ़ी अच्छी तरीके से, ये टालने वाली आदत से उभरा उभर पाएँगे। और आप कोशिश कीजिए <clears throat> कि कोई सरल समय और योजना <clicks tongue> सीखिए जो आपके दिनचर्या में टिक हो जाए या फ़िट हो जाए। अब जैसे कि देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं, कि आप रात भर पढ़कर सुबह जल्दी उठ जाएँगे, अब वो तो मुमकिन नहीं। देखिए मुमकिन है लेकिन काफ़ी मुश्किल है और इससे आपके मानसिक और शारीरिक समस्याएँ दे सकती हैं। तो आप कोशिश करिए अगर आप देर रात पढ़ रहे हैं तो आप सुबह देर से उठिए।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
ठीक है। जी। जी। जी।
लेकिन जब आप उठ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप व्यायाम कर रहे हैं या कुछ समय निकाल कर आप अ, उन चीज़ों पर वापस पर्दे डाल रहे हैं या वापस रोशनी डाल रहे हैं, जो आपने रात को पढ़ा था। तो इससे होगा क्या, आपका दिनचर्या सुधरेगा, आपकी अ, समय की जो अ, उपलब्धता है वो अ, अच्छे प्रकार से आप उसका वर्णन कर पाएँगे आप उसका यूज़ कर पाएँगे। तो आशा करता हूँ कि, जो भी मैंने आपको सुझाव दिया वो आपके काम आया हो और पूर्ण रूप से आपको समझ आया हो और इसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे इसका प्रयोग करेंगे तो मैं अ, पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि आपको, काफ़ी ज़्यादा काम आएँगे।
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। मुझे आपके दिए गए हुए सुझाव बहुत अच्छे लगे और मैं, मैं अपने जीवन में इन्हें अपनाऊ मतलब अपनाऊँगा और अपनी दिनचर्या को अपने मतलब ये टालने की जो आदत है, इसे बदलने की मैं कोशिश करूँगा। तो मुझे
जी। मैं, आशा करता हूँ कि ये आदत से आप बहुत जल्दी उभर जाएँगे और कभी-भी आपको ज़रूरत पड़े, मैं हमेशा यहाँ आपके लिए उपलब्ध हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी।